Infatti 1 annetto fa c'è capitato l un gatto, ehm, a anche lui malconcio, ehm, mio papà lo portò a casa. Ehm, io all'inizio lo guardavo e dicevo: "Ma tu che vuoi da me? Io non non ti voglio a casa!" Perché non volevo rimpiazzare Maya, si chiamava; ehm, ora siamo diventati pappa e ciccia ovviamente, perché lui è cresciuto fondamentalmente con me, che i miei fratelli lavorano a tempo pieno, io mi ritrovavo a casa, lui era piccolissimo tra l'altro, perché poi più piccoli sono, più li abbandonano con una facilità disumana. Quindi le notti col biberon.
Sì. Sì, la tua gatta che non c'era più. Sì. Quindi anche tuo padre comunque è stato colpevole di aver ceduto e di aver salvato un gatti
Sì, ma ma mio padre mio padre dopo che si è messo in pensione, lui da buon ferroviere adesso si si passa le giornate intere, un po' come mio nonno in campagna a fare pure lui l'allevatore, cioè paradossalmente. Quindi, anche lui sotto questo punto di vista si è ammorbidito di molto negli anni. Tu inv
Ma l'allevatore li alleva soltanto per la produzione del formaggio o poi vengono
No, lui lui si limita a fare si diverte a fare i formaggi, le ricotte. Ehm, sì.
Ah. Bene, bene, perché poi le l il lato il lato brutto poi di dell'allevamento
No, no, no. L'altro lato non ci deve neanche pensare perché noi no non non sposeremmo insomma questa causa insomma, non non se ne parla proprio. Ah, e ha anche le galline, quindi vedi le uova fresche, quindi
Eh, certo. Certo, cer Bello. Tra l'altro le galline sono degli animali intelligentissimi al contrario di quello che uno possa pensare, cervello di gallina eccetera, i luoghi comuni.
A voglia. Eh, altro che. Uhm, ehm, l l'avessero alcune persone il cervello di una gallina, parliamone. <sucks teeth> E quindi tu invece che esperienze hai con gli animali? Cosa cosa mi dici di bello?
Invece sono molto intelligenti. Allora io ho 2 cani, però ho avuto tantissimi animali nel nel corso della della mia vita, uhm, un po' un po' salvati, un po' un po' presi in giro e i miei bisnonni erano anche loro degli allevatori, quindi quando ero piccolina ho avuto anch'io l'occasione di vedere animali da fattoria, quindi animali che non sono magari che non capita a chi a a qualunque bambino di vedere durante l'infanzia. Ehm
Mh-mh. Okay.